สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ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
อ ก็ โอ้โฮ! เนี่ยพอนั่งเงียบ ๆ อยู่คนเดียว ก็แบบว่ามานั่งนึกเนาะว่า เรามีประสบการณ์ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องที่ทำงานน่ะเยอะ อืม แต่พอนึกไปนึกมาจะ เป็นเกี่ยวกับความขัดแย้งมากกว่าอะครับ แต่ว่านึก ๆ ไป ก็ เออ ทุก ๆ ความขัดแย้งอะเราก็ได้เรียนรู้ ก็เกือบทุกครั้งเลยนะ อา ของพี่เคยมีประสบการณ์ขัดแย้งกับที่ทำงานบ้างไหมครับ?
ค่ะ อืม อืม อา โอเค มีค่ะ มีหลาย หลายที่เลย เพราะว่า มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อะเนาะ ที่แบบอยู่รวมกันเป็นหมู่มาก มันก็จะมี ความไม่ชอบกันบ้าง อาจจะไม่ถูก เขาเรียกถูกจริตกันบ้าง ก็ทำให้มีการกระทบ กระเทือนกันได้ ใช่ไหมคะ เอ่อ ถ้า มันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งสมัยพี่ทำงานแถว ๆ อุดมสุข นี้ ต้องระบุ <chuckles> เจาะจงไปไหมเนี่ย? ก็เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับพวก consult อะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วก็ เอ่อ เพื่อนร่วมงานก็จะมาจากหลากหลายทีม เขาเรียกว่า หลากหลายที่มากกว่า ต่างมหาวิทยาลัย ต่างสาขากัน อะไรแบบเนี้ย เออ แล้วทีนี้ อืม จะมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่แกค่อนข้างมีอีโกหน่อยน่ะ อันนี้นินทาแล้ว <chuckles> คือแกจะเป็นคน
อ๋อ อืม ใช่ ๆ อือฮึ ครับ อ๋อ มันต้องระบุ อ๋อ อืม อ๋อ ครับ ครับ อืม แสดงว่าเขาอาจจะ มีอายุด้วยไหมครับ?
ไม่ ไม่มากค่ะ อาจจะแก่กว่าประมาณ 4 หรือ 5 ปี แต่แกเป็นคนที่ชอบทำงานคนเดียว คือหมายถึงว่า เอ่อ เวลามีพรอเจกต์มา อย่างเงี้ย แกก็จะตั้งใจแล้วก็ทำเฉพาะในส่วนของแก แต่ถ้ามีงานอย่างอื่นเข้ามา คนอื่นที่เขาแบบเหมือนงานมัน overflow อะค่ะ เหมือนงาน มันเยอะเกิน ไรเงี้ย ซึ่งอยู่แผนกเดียวกัน แกก็จะไม่ได้มาช่วย แกก็คิดว่างานของแกมันจบแค่ตรงนี้ ใช่ค่ะ แล้วคนในออฟฟิศ ก็เริ่มเหมือน
แย่มาก อืม อา อ๋อ เข้า ใจแล้ว อืม อา โอเค อ๋อ เข้าใจแล้ว อา ฟีลแบบ เขาอยู่มาก่อนใช่ไหม เขาอยู่มาก่อน ใช่ไหมครับ?
อืม ก็อยู่มาก่อนไม่กี่ ปีนะคะ แต่อาจจะเป็นลักษณะนิสัยของเขา เขารู้สึกว่า หน้าที่เขาอะมีแค่นี้ อ่า แล้วคนในออฟฟิศคนอื่น ๆ ก็เริ่มเหมือนจับ กลุ่มกันแบบว่า "เฮ้ย! เขาจะไม่ช่วยหน่อยเหรอ?" อะไรเงี้ย อย่าง อา เรื่อง เรื่องง่าย ๆ เลยนะ แค่ยกของหรือว่า อ่า มีกระดาษพรินต์งานมาส่ง อะไรเงี้ยค่ะ เขา แล้วมีแต่ผู้หญิงอะแผนก แผนกเนี่ย แล้วเขาเป็นผู้ชายคนเดียว ใช่
อ๋อ อืม อืม เออ อา อ่อ มันก็จะหนักเนาะ เออ
เขาก็นั่งดูเฉย ๆ เหมือนเดิน ผ บางครั้งก็เดินผ่าน ก็เห็นว่าเราทำ เขาก็ไม่ได้ช่วย เงี้ยค่ะ เออ ก็เลยมีความขัดแย้งกัน แต่ว่าทางนี้ก็พยายามไม่พูดอะไร ก็ขข ฟัง ๆ เขามา ไรเงี้ยค่ะ เพราะเราเด็กใหม่เนาะ ไป ๆ มา ๆ เขาก็แบบเหมือนสะกิดกันแบบ "เออ ๆ เห็นแล้ว" อะไรเงี้ยค่ะ แต่พอ รู้ รู้ เหมือนรู้กัน ไรเงี้ย มันเป็นเรื่องที่แบบเกิดมานาน ก็คือ อ่า จะเป็นความขัดแย้งที่ไม่ได้ แบบ ว ว่า ดุด่าว่ากัน ซึ่ง ๆ หน้าจะ แต่จะเป็นเหมือน เหมือน เขาเรียกว่าอะไรนะ บรรยากาศการทำงานที่ค่อนข้างแปลก ๆ อึดอัดนิดหนึ่ง อะไรแบบเนี้ยค่ะ ใช่ มันจะตึง ๆ เราก็แบบสงสัยอยู่ในใจ "เฮ้ย ทำไมเขาไม่ช่วย" ไรเงี้ย แล้วพี่บอก "เออ ไม่ช่วยหรอก ไม่เคยช่วย ไม่เป็นไร ไม่ต้องไปสนใจ" ค่ะ อืม
อืม <chuckles> อ๋อ อืม บรรยากาศ เออ มันตึง ๆ แต่ เออ แต่ โอ้โฮ แล้วถ้าเป็นแบบ เนี้ย ถ้าเป็นแบบนี้เราแบบทำยังไงครับ เราต้องทำใจ ไหม? เหมือนต้องเป็นฟีลทำใจเนาะ
<chuckles> ใช่ ร เรา เราเด็กใหม่ด้วยไง
ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตของเขาไป <chuckles>
ใช่ เราก็สังเกตเราก็ช่วย เราไปช่วยเขายกของแล้วก็คิดว่า "เออ อย่างงี้ฉันจะไม่ไปทำที่ไหนนะ เดี๋ยว เดี๋ยวโดน คนเกลียด" ไรเงี้ย <chuckles> ก็เหมือน เหมือนดูไว้แล้วก็จดจำแล้วก็จะไม่ทำ อะไรเงี้ยค่ะ แล้วทางนั้นมีประสบการณ์การขัดแย้งในที่ทำงาน อะไรแบบนี้บ้างไหมคะ?
อืม อ๋อ เออ ๆ ใช่ แปลกจัง อืม มีครับมี ก็คือส่วนตัวเป็น เมื่อก่อนอย่างงี้ครับ เป็นเซลส์ขายของ จะขายพวกอุปกรณ์ก่อสร้าง พวกเหล็ก พวกปูนแบบเนี้ย แล้วทีเนี้ยครับอยู่ที่บริษัทที่หนึ่ง ก็จะมี manager เนาะ manager เราก็จะเป็น คงจะปกติเหมือนทุกที่แหละ คือเขาก็เน้นยอดขาย แต่ ว่ามันจะพีกก็คือเขามาขอความร่วมมือเราให้ เอ่อ
อืม อืม อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ
เออ แลก LINE กับลูกค้าไว้เวลาลูกค้าซื้อของ แล้วก็จะได้คอยตอบ LINE ลูกค้า อืม ขอความ ร่วมมือนะ ไม่ได้ให้ ให้ค่าโทรศัพท์อะไรใดทั้ง สิ้น แล้วมัน กลายเป็นว่า เอ่อ วันหยุดอะครับ Line มาเราก็ต้อง ทำ เออ เราก็ต้องตอบลูกค้า
อ๋อ อืม ค่ะ โอ้โฮ ค่ะ อืม อย่างงี้ toxic เลยนะ ค่ะ
กลาย กลายเป็นไม่ได้หยุดเลยครับ อันเนี้ยก็คือ รู้สึกขัดแย้งในใจ รู้สึกไม่ถูกต้อง แต่ด้วยความเขาเป็น manager แล้วเรายังต้องทำ งานอยู่เนาะ เราก็เงียบไว้ แต่มันมีจุดหนึ่ง วันหนึ่งครับกำลังขับรถไปทำงานเนี่ยแหละ ก็ลูกค้าที่เขาบังคับให้ แลก LINE นี่แหละ ก็โทรมา ตอนนั้นก็คือยังไม่ 8 โมงเลยครับ ยังไม่เข้างานก็กำลังขับรถไปทำงาน ก็โทรมา ปุ๊บ เราก็คิดว่า อะ โอเค เดี๋ยวจอดไฟแดงหน้าจะรับแล้ว เดี๋ยวจอด ๆ ก่อน สรุปจอดปุ๊บ ลูกค้าตัดสายไปเรารับไม่ทัน อ่า ลูกค้าโทรหา ผู้จัดการเลยครับ
อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม โอ้โฮ อันนี้ก็ เกินไปค่ะ
เออ อืม "เออ ทำไมน้องคนเนี้ยไม่มีความเป็นมืออาชีพเลย?" อย่างเงี้ย โอ้โฮ! เราก็แบบ พอเราไปที่ทำงานนี่คือเราโดนด่าเลยนะ เราโดนตำหนิเฉยเลย เราก็แบบ "เฮ้ย! ทำไมหัว ทำไมผู้จัดการไม่เข้าข้างเรา? ก็ มันยังไม่ใช่ชั่วโมงทำงานของเราด้วยซ้ำ แล้ว แล้วเราก็รับ แค่รับไม่ทันเอง" ไรแบบเนี้ย อืม
อืม อ๋อ อย่างงี้ก็แย่เลยนะคะ หมายถึง ว่า ส่งผลต่อสุขภาพจิตในการทำงานเลยเนาะ อาจจะรู้สึกกดดันแล้วก็ไม่อยากไปทำงาน แล้วก็อาจจะรู้สึกหลาย ๆ อย่างว่า เขาเป็นหัวหน้า ทำไมเขาไม่ปกป้องเรา? แล้วก็งาน ที่ให้ทำเนี่ยเราก็ทำเกินหน้าที่ด้วยซ้ำ ใช่ไหมคะ?
เออ ใช่ อืม ใช่ ก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ย! เหมือนเขาปกป้องยอดขาย นะ แล้วเขาก็แบบ คือเข้าข้างลูกค้านั่นแหละ อืม เราก็เลยแบบ
อืม อ๋อ
ก็เลยเนี่ย จาก จาก ตรงเนี้ย เราก็เลยเริ่มเรียนรู้แล้วว่า เอ๊! เรียนรู้ที่จะต้องตัดสินใจเนาะ ว่าจะอยู่ ต่อหรือ ว หรือว่าจะไป <chuckles> เพราะว่า เหมือนเราจะเปลี่ยนเขาไม่ได้อะครับ อืม เหมือนเขาก็เป็น แบบนั้น
ค่ะ <chuckles> อา โอเค ใช่ เราเปลี่ยนตัวเองดีกว่า ค่ะ <laughs>
สุดท้ายก็ตัดสินใจ ลาออกมา <chuckles> นี่ นี่คือวิธีแก้ปัญหา โอ้โฮ! ตอนนี้แฮปปีมาก กลับรู้สึกว่า เออ น่าจะออกมา ตั้งนานแล้ว <chuckles>
อืม แล้ว ตอนนี้ก็สบาย สบายใจเลย ใช่ไหมคะ? อา เออ ใช่ เคยได้ยินมาเหมือนกันว่า ที่ทำงานบางที่มันก็ toxic เกิน อยู่ไปนาน ๆ มันส่งผลให้เราแบบเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็น panic อย่างเงี้ย เข้าใจได้ นะคะ ใช่ไหม? มันจะ ม รู้สึกใจสั่น มือสั่น แล้ว ก็แบบ กลัวว่าแบบจะทำอะไรผิดหรือเปล่า? ฉันจะทำงาน พลาดหรือเปล่า?
เป็น เป็นนะ เป็น panic เลยครับ ใช่ จริง ใช่ โดยเฉพาะเขา บอกว่า "อา เดี๋ยวจะมีลูกค้าคนนี้เข้ามาตอน 14:00 นะ เตรียมรับนะ" อะไรอย่างเงี้ย Panic เลยนะ ทำไมถึงต้องบอกเราขนาดนี้ หรือลูกค้าคนนี้เขาเรื่องเยอะผิดปกติไหม เขาเป็นลูกค้าที่เคยซื้อกับเราแล้วมีปัญหามาก่อนหรือเปล่า คือจะคิดไปทั่วเลยพี่ เออ มันกลายเป็นแบบไม่โอเคอะ อืม สุดท้ายแล้วแบบ
เออ ค่ะ อือ อืม โอ้โฮ อืม นึกออก อันนี้ก็เคย เป็นเหมือนกัน อืม ค่ะ
ตัดสินใจอยู่ประมาณ 2 เดือนนะว่า ว่าจะ โอเค ไอ้ความขัดแย้งเนี่ยจะแก้ปัญหา ยังไงในจิตใจเรา เราจะเดินไปพูดจับ กับ Manager ไหม หรือว่าเรา จะจัดการด้วยตัวเราเอง คือลาออกดีกว่า เออ สุดท้ายก็เลือกกลาออก
ค่ะ อ๋อ อืม อันนี้ ก็คือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเลยนะคะ เพราะว่า เอ่อ งานถ้าเกิดเราไม่ทำต่อเนี่ย เขาก็สามารถหาคนอื่นมาทำแทนเราได้ แต่ว่าสุขภาพจิตเราที่เสียไปเนี่ย มันเอากลับคืนมาไม่ได้เนาะ อาจจะต้องใช้เวลาในการ เยียวยา แล้วก็อาจจะเป็น เขาเรียกว่า เป็นเหมือนประสบการณ์แย่ ๆ อาจจะส่งผลต่ออนาคต อย่างเช่น เราไปสมัครงานที่อื่นอย่างเงี้ย เราก็จะเริ่มสร้าง สร้างกำแพงในใจ ใช่ไหมคะ ไม่รู้ว่าทางนั้นเป็นหรือเปล่า? แต่ทางนี้เป็นแบบ ถ้าเจอที่ทำงานที่แย่ อ่า ใช่ ๆ <chuckles>
ใช่ อืม จริง ใช่ อืม ใช่ มี เป็นครับ จะระแวง ๆ "เฮ้ย หรือเปล่า?" อะไรอย่างเงี้ย ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ เขายังไม่ ไม่ได้ทำ อะไรเลยนะ แบบว่าแต่เราก็จะแบบ เหมือนมองหาง จุดบกพร่องเขา แล้วคิดว่า "แน่เลย ๆ" อย่างเงี้ย
อา เออ ใช่ ๆ ค่ะ เป็นเหมือนกัน เราจะรู้สึกว่า เฮ้ย เราไม่ดีพอหรือเปล่านะ มีส่วนไหนที่เราบกพร่องหรือเปล่า เพราะว่าที่ทำงานเก่าอะ เราเคยโดนแบบนี้มา อะไรแบบเนี้ย ใช่ไหมคะ? อืม ค่ะ
อืม ใช่ แต่ว่าสิ่งที่เรียนรู้ ก็คือเหมือนแบบว่าบางทีก็ทำให้เรา เอ่อ จิตใจเข้ม แข็งขึ้นนะ ในเรื่องของการกล้าตัดสินใจ อืม เหมือนพอ
อืม มีความเป็นผู้ใหญ่ ค่ะ
ใช่ พอถึง มันถึงจุดที่จะไม่ไหวแล้วเงี้ย แทนที่เราจะมานั่งร้องไห้แบบว่าโดน ลูกค้าด่านั่งร้องไห้ โอเค ตัดสินใจดีกว่าลองหางานใหม่ไหม ลองออกไหม อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งก็ คิดว่าดีใจนะ เพราะว่าพอออกมาปุ๊บ "อ้าว งานใหม่ก็ไม่ได้หายากนะ เราไปกลัวอะไร กันอยู่" ใช่ พอเราอยู่ในสังคมออฟฟิศเดิม ๆ อะ เราก็จะแบบ ทุกคนก็จะแบบพูดเหมือนกันน่ะ เหมือน Psycho กันเองอะ แบบว่า "หายากนะงานช่วงเนี้ย แบบอย่าออกเลยรักษางานที่มีไว้ก่อน" เออ แต่ออกมามันก็หาได้อะ ประหลาดมากเลย <chuckles>
อืม อืม อา ใช่ ใช่ อา ใช่ อา ใช่ อืม ใช่ค่ะ จริง แล้วเผลอ ๆ งานใหม่ที่ออกมาทำได้เงินเดือนเยอะกว่าเดิม เลยนะคะ อันเนี้ย ใช่ ส่วนตัว ใช่เนาะ บรรยากาศ การทำงานมันอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำ หรือว่าสวัสดิการต่าง ๆ อันเนี้ยทางนี้ก็เคยมีประสบการณ์ ที่แบบว่าขัดแย้งในที่ทำงานอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันค่ะ สมัยประมาณ 5-6 ปีที่แล้วค่ะ จะเป็นบริษัทแถว ๆ สามย่านเนาะ เราก็จะทำ
โอ้โฮ ดีกว่าเดิมด้วย แฮปปีกว่าเดิม ใช่ ครับ อือฮึ อ๋อ สามย่าน มาทุกย่านเลย <chuckles>
<chuckles> ค่ะ มันก็จะเป็นงานอยู่กับบริการลูกค้า ก็คือจะเป็นการตอบข้อ ความ
อุ๊ย อันนี้เครียดนะ
อะไรนะคะ?
อือ งานนี้เครียดนะแนวเนี้ย <chuckles>
เครียดค่ะ มัน แต่ว่าไม่ใช่เชิงว่าโทรคุย อะไรแบบนี้นะคะ จะเป็นการพิมพ์ตอบแชทลูกค้ามากกว่า แล้วทีเนี้ยตัวเนื้องานมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกค่ะ เอ่อ พวกทีมงานเขาก็โอเคมาอัปเดตตลอด หมายถึงว่ามาอัปเดตพรอเจกต์ว่าถึงนี่ ๆ แล้วนะ แต่ปัญหามันเกิดขึ้น เมื่อมันมีการเลือกที่รักมักที่ชังของผู้จัดการกับ พนักงานบางคน ใช่ค่ะ อันเนี้ยคือเห็นชัดเลย ก็คือถ้าเรา ไม่ อา ใช่ค่ะ เออ เขาสนิทกัน แล้วถ้าเกิดเราทำอะไรที่ แบบขัดหูขัดตา หรือว่าพี่ผู้ช่วยคนเนี้ยเขา เขาไม่โอเคกับเรา หรือว่าพฤติกรรมบางอย่าง เขาก็จะไปคุยกัน แล้วก็มันจะเรียกว่าอาจจะมี เขาเรียกว่า อยู่กันแบบกาสะลองซ้องปีบอะค่ะ ทำงานไป ระแวง เรื่องเพื่อนร่วมงาน ไป <laughs> ว่าวันนี้จะ วันนี้จะจับผิด อะไรไหม? อะไรอย่างเงี้ย จนมี ครั้งหนึ่งที่เหมือนเราไปรู้เรื่องส่วนตัวว่า อ๋อ ที่เขาสนิทกัน เพราะว่าเขามีเรื่องส่วนตัวกัน เขาไปกินกันเอง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันเนี้ย ที่ ที่รู้มา <laughs> ใช่ แล้วพอเราไปรู้เข้า แล้ว เอ่อ พี่ที่นั่งข้าง ๆ อะ เขาก็เป็นคนแรง อย่างเงี้ยค่ะ เป็น เป็นคนพูดตรง เขาก็จะพูดแบบ "อ๋อ อย่างงี้ ๆ สินะ" คือพูดใส่ แล้วเราก็สนิทกับพี่เขา กลายเป็นว่า เอ่อ เราโดนเหมือนหาเรื่องให้ออกจากงานอะค่ะ ก็ ประมาณว่า ใช่ค่ะ โดนเพ่งเล็ง คิดว่าไปว่าเขา อะไรแบบเนี้ยค่ะ ท้ายที่สุดแล้ว ก็
อืม อ๋อ อืม อ๋อ เออ อันนี้ก็ เป็นทุกที่จริง ๆ นะ อืม อ๋อ อ้าว <chuckles> เออ อืม อ้อ นั่นไง เออ อา อืม ๆ อ๋อ โดนเพ่งเล็งอีกใช่ไหม? อืม อ๋อ เอา เรื่องฉันมาแฉเหรอ อะไรอย่างนี้ใช่ไหม? อืม
ใช่ ใช่ค่ะ เขาก็หาเหตุผลโดยการไปหาข้อมูลในพันทิปอะค่ะ ซึ่งไม่รู้ว่าใครเข้าไปเขียนก็ไม่รู้ แล้วก็บอกว่า "อันเนี้ยลูกค้า น่าจะคอมเพลนเธอนะ" อา 2 คนนี้โดนเลย แล้วเราก็เข้าไปเถียงว่า "อะไรคะ? อันนี้คือวันนั้นไม่น่าจะใช่คนนี้ที่คุยนะคะ ไม่ใช่เรื่องนี้เลยที่เขาเอามาโพสต์" อา สรุปสุดท้ายก็คือ เอ่อ
โอ้โฮ! หือ! อืม โพสต์เองหรือเปล่าเนาะ? เขาแอบโพสต์เองแล้วก็มา <chuckles> เออ
เออ มันเป็นไปได้ เราไม่รู้เลยว่า ใครเป็นคนโพสต์ ใช่ค่ะ ถ้าเขาอยากให้เราออกมันก็ทำได้เนาะ ถ้าคิดอีกแง่หนึ่ง เราก็เลย อ๋อ "คือถ้าพี่คิดว่า หนูทำผิดจริง ๆ พี่จะให้หนูออกเลยใช่ไหมคะ?" บอก "ใช่ค่ะ พี่ คุยกันเรียบร้อยแล้ว พี่คิดว่าเราไม่เหมาะกับที่นี่" อะไรอย่างเงี้ย กับพี่อีกคนหนึ่งก็โดนเหมือนกัน <laughs> นั่นแหละค่ะ มัน มันสร้างบาดแผลทางจิตใจเรามากเลย เพราะเราไม่เคยให้โดนออกจาก งาน เราไม่เคยทำงานแบบ "อุ๊ย ฉัน แย่ขนาดนั้นเลยเหรอ?" เออ แล้วพอให้ โดน ค่ะ
อือ อืม อ่า มีคุยกันเรียบร้อยแล้ว เออ อืม ใช่ไหม? เออ แล้วมัน จริง ๆ มันไม่ ไม่ควรเนาะ มันแบบพันทิปอะเนาะ มันยืนยันตัวตน ไม่ได้นะ อ โอ้ มันตลกอะ
<chuckles> ใช่ ใช่ ก็ยังงงอยู่ทุกวันนี้ว่า "เออ ทำอะไรผิดวะ?" อาจจะเป็นบุคลิกบางอย่างที่เขาไม่ชอบ ค่ะ
แล้วทีเนี้ย อ๋อ แล้วทีเนี้ยพอเราเจอแบบเนี้ยครับ สุดท้ายเรา เราจัดการกับความรู้สึกของตัวเองยังไง แล้วแบบเคยคุยกับตัวเอง ไหมว่า "เออ โอเค เราทำแบบนี้นะ ไอ้คำพูดที่เขาพูดมาแบบเนี้ยเราปล่อยนะ มันไม่เกี่ยวกับเรา" อะไรอย่างเงี้ย เคยแบบ ลองนั่งคุยกับตัวเอง ไหม?
ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม เอ่อ เคยคิด ตอนแรกก็อาจจะโทษตัวเองว่า "เอ๊ย เรา แม่ง ไม่โอเคเลย แบบทำไม ทำแบบนี้? หรือว่าเขาคิดว่าเราแบบทำงานไม่ดี หรือว่าเรื่องส่วนตัว" แต่ท้ายที่สุดแล้วอะ ก็ไปหางานอื่นทำค่ะ ก็ไม่ ไม่ได้ยากเลย อย่าง อย่างทางคุณที่แบบว่าคิดว่า ตัวเองแบบไปหา งานอื่นทำไม่ได้ จริง ๆ แล้วออกมาก็สมัครที่อื่นเขาก็รับปกติเลย
อืม อืม อ๋อ จริง จริง จะบอกว่า จะบอกว่าคนที่ชอบ กระจายข่าวว่า ช่วงเนี้ยงานหายากอะ เป็น HR นั่นแหละ <chuckles> ชอบมายืน ใช่ คือแบบ เหมือนคง คงจะกันคนออก หรือว่าไงเนี่ยแหละ แบบ เออ เออ
อา อืม อ๋อ HR อา เพราะว่ากระบวนการในการรับคนมัน ก็หลายขั้นตอนเนาะ เขาก็คงไม่อยากทำแหละ ก็เลยบอกว่า อย่าเพิ่งออกนะ อืม
อืม ใช่ แล้วกลายแบบ ว่าทุกคนเชื่อด้วยนะ ทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกัน เหมือน เหมือนโดนก๊อบปี้มากันหมดเลยอะ แล้วก็มาพูดให้เราฟังว่าแบบ มันลำบากนะนู่นนี่นั่น สรุปว่า หลังจากออกปุ๊บนะ เราก็ไปสมัครงาน เออ สมัครไป 4 ที่มั้งครับ เขาเรียก 3 เลย
ไม่ออก อืม อืม ค่ะ อืม โอ้! สุดยอด เห็นไหม?
เออ ต้องเลือกเอา ใช่ ก็แบบ เฮ้ย ไม่จริง คือแบบอยาก อยาก อยากจะกลับ ทัก LINE กลุ่มไปบอกเพื่อน ๆ มากเลยว่า "ไม่จริงนะ ไม่จริง ถ้ามันอึดอัด" อะไรเงี้ย เออ แล้วถ้าเราเป็นแบบสายงานขายอะ มัน มันหางานได้นะ ถ้าเราขายได้อะ ถ้าแบบป็นคนขายของเป็นน่ะ เออ
อืม เต็มที่ <laughs> ค่ะ อืม ใช่ ค่ะ เขาเรียกว่ามีประสบการณ์แล้ว ยิ่งมีประสบการณ์เยอะ ๆ เนี่ย ไปสมัครที่ไหนเขาก็จะรับง่าย อืม คือเด็กใหม่ก็รับแหละ แต่ว่าถ้าคนที่เคยทำเป็นมาก่อน ไม่ต้องมานั่งสอนงานกัน อะไรอย่างเงี้ย ก็น่าจะอยาก อยากรับมากกว่าใช่ไหม คะ? อืม
ใช่ ก็เลยแบบว่าเหมือนแบบ ไม่ใช่แค่เข้าใจปัญหากับรุ่นพี่ที่ทำงานอะไรดัง แบบกับผู้จัดการ อะไรเงี้ย กลับมาแบบว่าได้ ได้เหมือนเข้าใจตัวเองเนาะว่า อ๋อ โอเค เรามองเราดี ๆ นะ เรามีศักยภาพ ตรงนี้ อย่างงี้นะ เราไม่ได้มีเหมือนที่เขาบอกนะ เราไม่ได้มีน้อยอย่างที่เขาบอก เราไม่ได้หายาน งานยากอย่างที่เขาบอก อะไรแบบเนี้ยอะครับ แล้วก็รู้ว่า อ๋อ โอเค ต่อไปฉันอาจจะต้อง ถ้าฉันอยู่งานขาย สายงานขายต่อไปบางทีอะ เราอาจจะคิดเป๊ะ ๆ ไม่ได้ อาจจะคิดทุกอย่างให้ตรงเหมือนไม้บรรทัดไม่ได้ บางทีเราคงต้องยืดหยุ่นให้เขาบ้าง แต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมด
ค่ะ อืม อืม ถูกต้องค่ะ อืม แต่ว่า ใช่ อืม ค่ะ อืม อืม แต่ อันนี้ที่พูดมาก็รู้สึกว่าจริงนะคะ แล้วก็ตัวเองเก่งมากเลยอะ ที่แบบว่าเอาตัวเองออก มาจากสถานการณ์นั้น ๆ ที่รู้สึก ถ้าเกิดอยู่ไปนาน ๆ อาจจะเป็น อาจจะเป็นซึมเศร้า อะไรงี้ก็ได้เนาะ อ้าว พูดตรง ๆ เลยอะ เพราะว่ามันกระทบจิตใจทุกวัน ๆ ค่ะ
อาจจะเป็นซึมเศร้า ใช่ แต่ จริง เพราะว่าก่อน ก่อนออกหนักมากเลยครับ ก็คือแบบว่าจำได้ว่า เออ เหมือน panic เรื่องรับลูกค้า อะไรอย่างเงี้ย แล้ววันนั้นมา 2 เจ้าพร้อม กัน ก็คือแบบไปนั่งในห้องน้ำเลย ขอ 5 นาทีเงียบ ๆ ในห้องน้ำ คือแบบไม่ไหว ไม่อยากยุ่งกะใคร อ่า พอ 5 นาทีเสร็จปุ๊บอะ ถึงหายใจลึก ๆ แล้วก็เดินเข้ามารับลูกค้าต่อได้ อือ
อืม เออ เคย เป็นเหมือนกัน อืม อืม จริง ๆ เราไม่ได้เป็น Introvert หรอก เราอาจจะแค่แบบรำคาญ รำคาญ คน รำคาญลูกค้าใช่ไหมคะ? <laughs> โอเค วันนี้ขอบคุณมากที่มาพูดคุยกัน รู้สึกว่าสนุกมากเลย เออ ค่ะ ยังไงก็มี โอกาสไว้คุยกันใหม่ ค่ะ สวัสดีค่ะ ค่ะ
ใช่ครับ ใช่ ขอบคุณมากเหมือนกันครับ อา สวัสดีครับ ได้ สวัสดีครับ